Oo, bakit meron bang instances na no'ng napadami ka ng inom na kape, hindi ka talaga makatulog?
Ay, oo, madalas. Kasi nong, nasa nag-aaral ako non no'ng college ako, ang dalas ko talagang umiinom ng kape. Kasi, siyempre kailangan mong magpuyat dahil kailangan mong mag-aral. Oo. So, no'ng college ako talaga laging ang iniinom ko pa nga kapeng barako, eh. Do'n ako nasanay. Oo, do'n ako nasanay, kapeng barako talaga. Tapos kapag umiinom talaga ako ng kapeng barako, talagang ang tulog ko diyan kunwari iinom ako ng mga bandang 9 AM, 10 AM ganon, ang tulog ko na niyan mga siguro mga 1 AM, 2 AM, and okey 'yon para sa'kin, kasi no'ng panahon na 'yon, siyempre kailangan kong mag-aral hanggang 2 AM para sa mga sa mga exam, sa school. So okey sa'kin 'yon, pero no'ng pagdating nitong, nagtatrabaho na ako, parang hindi ko naman kailangan ba, na, hanggang two A-M gising. Oo, kasi kadalasan siyempre alas otso yung pasok mo sa trabaho 'no.
Oo. Mm. Oo, madaming ginagawa ano? Ay matapang 'yan, ah. <chuckles> Oo. Ay. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, na ganon ka, na-late. Mm. Ayon nga, ano nga ba yung oras ng schedule mo?
Ah, oh, ano kasi ko, eh, 'yong schedule kasi ng trabaho ko 8 to 5, 8 AM to five P-M. So, 'yong normal schedule ba. So 'yon, ang nangyayari, hindi ko namang kailangang mapuyat, kasi siyempre alas otso 'yong pasok ko, eh, magpeprepare pa ako, maliligo pa ako. So kadalasan mga 5:30 gumigising na ako. So kailangan talaga maaga ako natutulog. Mm.
Ah, oo. Mm. Mm. Maaga kasi ma maiiksi yung ano mo, yung tulog mo, eh. Kumbaga masisira, 'di ba? May mga factor b oo, may mga factor ba maliban sa, paglabis na pag-inom ng kape? Maliban sa ganon, ano pa yung mga factor para masira yung tulog mo? Ano yung mga nagiging hadlang sa maayos mo na tulog?
Oo, masisira yung sleeping pattern.